อืม โอเคแลยค่ะ อุ๊ย ยังไงวันนี้ก็แบบว่าขอบคุณมากเลยนะคะ ที่มาแชร์เรื่องราวตรงเนี้ยให้ฟัง เอ่อ เขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นประโยชน์มากเลยนะคะว่า แบบว่าคุณก็คือเหมือนแบบเล่าเป็นขั้นเป็นตอนเลยว่า แบบสังเกตอาการ อาการตรงนั้นเป็นไง อันนี้เป็นประโยชน์มากเลยนะ ถ้าแบบคนฟังได้ฟังอาจจะได้ไปสำรวจตัวเองได้ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะ
อา ค่ะ ค่ะ ด้วยความยินดีนะคะ วันนี้ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ